Lá é muito legal, porém eles não fazem muita coisa, também, né. Aquela queima de fogos simples, e você vai para um restaurantezinho, e acabou ali. Então, é. É um pouquinho chato. Mas, ao menos, eu tinha o mar pra pular minhas ondas. <laughs>
Ah. <clicks tongue> Ah, triste. <chuckles> Ah, sim, exato, exato.
Então, pra mim, é triste numa parte, que não tem celebração, e não é triste na outra. Já aqui na Itália, eu moro numa cidade pequena, né? E aí
Uhum. Aham, uma vilazinha.
é, na no 1º ano nós fomos meio que maria-vai-com-as-outras, né? Fomos para um evento em um restaurante, e nossa, te fazem só pagar 150 € pelo evento, blá, blá, blá.
Pra uma janta um jantar, aquelas coisas assim. Uhum.
Isso. Aí, vamos lá. Um eu não gosto de música italiana.
<chuckles> Eu não conheço muito, então, eu não posso dizer.
Já me quebra.